เอ่อ ถ้าเป็น เรื่องชนน่ะค่ะ ใครชนใครก่อน อันนี้จะขอโทษก่อนทุกครั้งค่ะ
เออ อ๋อ
จะ จะขอโทษทุกครั้งอะค่ะ ไม่ ไม่ว่าใครจะขอโทษก่อน แต่ถ้าเป็นกับคนข้างนอกที่ไม่รู้จักกันน่ะค่ะ ที่ ถ้ามีอะไรผิดนิดหน่อย ไปชนแก้วน้ำเขาล้ม ก็จะขอโทษ อย่างบางทีไปชนเขาล้ม บางทีขอโทษด้วย แล้วก็ซื้อให้ใหม่ด้วย อะไรประมาณ
เออ ไม่ แต่อะ ไม่แต่อันนี้ คือมีคนเดินมาชนคุณก่อนนะ
ก็ขอโทษค่ะ เพราะว่า มัน มันเป็นอัตโนมัติค่ะ ใช่ค่ะ
ใช่ไหม <laughs> ใช่ไหม เราทำไมซื้อหวยไม่ถูก <laughs>
มันเป็น อัตโนมัติ ใช่ค่ะ <chuckles> ใช่ค่ะ อือฮึ
<chuckles> เออ ๆ อะ อย่างงี้ อยาก อยากถามอันนี้น่ะ เออ ถ้าสมมุติไม่เปลี่ยน ไม่ ไม่พูดคำว่าขอโทษ แต่พูดเป็นคำอื่นได้ไหม อะ อย่างเช่น แบบเหมือนกับ อย่าง อย่างมี อย่างสมมุติ อะ คุณนัดกับเพื่อนจะไปไหนสักอย่าง แล้วคุณมาสาย เออ อะ ให้เลือกคำว่าอันนี้ ไปเถอะ ไปเจอหน้าเพื่อนนะ ข้อ คำแรกก็คือ "เฮ้ย เธอ ขอโทษนะที่มาสาย" หรือแบบ "เฮ้ย เธอ ขอบคุณนะที่รอ เออ แบบ โอ้โฮ ถ้าไม่รอนี่ เราก็ไม่ได้ ไม่ ไม่ ไม่ได้ไปกับเธอ" คุณจะเลือกคำไหน?
จริง ๆ อะค่ะ ก็คิดว่าน่าจะเลือก เวย์ ที่
เออ
ขอบคุณ อะไรประมาณอย่างงั้นมากกว่า ไม่ ไม่อยากจะ ไม่อยากจะ ไม่อยากจะนะคะ อยากจะเลือก อยากจะเลือกเฉย ๆ แต่ว่าคิด ว่า คิดว่าตัวเองเนี่ย <laughs>
จริงเหรอ? <chuckles> เออ เออ เหรอ? <laughs> ต้องพูดคำนั้นใช่ไหม? <chuckles>
ใช่ค่ะ ๆ คือเข้าใจว่า <tsk> เข้าใจว่าการ เข้าใจแหละค่ะว่า การที่ตัวเองเป็นแบบเนี้ย ขอโทษ ๆ ๆ บ่อย ๆ อย่างเงี้ย มันทำให้คนอื่นรำคาญด้วยค่ะ มันไม่ใช่แค่ มันไม่ใช่แค่ตัวเองอะรู้สึกอย่างนั้น ไป แล้วก็ไปโทษไป เราเข้าใจว่า เดี๋ยวเขา จริง ๆ เขาน่าจะรำคาญเนาะ เวลาใครแบบขอโทษมันน่ารำคาญ จะขอโทษอะไรนักหนาก็พูดมาสิ
เออ เออ อืม เออ เออ